जी, नमस्कार। आप कैसे हैं?
जी, नमस्कार। मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ और आप कैसी हैं?
मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सर अगर मैं पूछूँ जैसे आजकल इतना भागदौड़ का ज़माना है, सब कोई व्यस्त इतना ज़्यादा है कि अ, खुद से भी मैं कहूँगी बात करने का टाइम नहीं है। हम अपने आप से भी बात नहीं कर पाते समय निकाल कर इतना ज़्यादा हम व्यस्त हैं तो उ आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को, हमारी दिनचर्या को हमें अ, और व्यस्त कर दिया है या फिर हमारी स सहायता की है हमें थोड़ा-सा अ अ, हेल्प की है हमारी दिनचर्या को लेकर, आपको क्या लगता है?
हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ, टेक्नोलॉज़ी की देखिए मैं तो दोनों पहलू अ, समझता हूँ अ, मतलब इसने हमारी जो लाइफ़ है उसको आसान भी किया है और बाकी ये हमारे लिए थोड़ा य नुकसानदायक भी रहा है मतलब जब से टेक्नोलॉज़ी आई है तो मैंने ये देखा है कि ए जो आदमी है वो अ, बहुत सारी ऐप को का इस्तेमाल ज़्यादा करने लग गया है टेक्नोलॉज़ी केस इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। तो मैंने ये देख ये देखा है कि जो आजकल का जो इंसान है वो अ, ज़्यादा पड़े-पड़े मतलब इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाता है और रील्स स्क्रॉल करता रहता है जिसकी वज़ह से उसकी जो सेहत है उसपे बुरा असर पड़ रहा है और बा अच्छी बात ये है कि आजकल अ, टेक्नोलॉज़ी की वज़ह से ही ऑनलाइन पढ़ाई आई है जिससे जो घर-घर का बच्चा है वो पढ़ पा रहा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगी?
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल। बुरा असर पड़ रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हर चीज़ के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, मैं कहूँगी टेक्नोलॉज़ी के हमें बहुत फ़ायदे हैं और नुकसान तो चलो हैं ही फ़ायदों की अगर मैं पहले बात करूँ तो फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल गई है। पहले क्या था कि फ़ोन नहीं थे अब फ़ोन आ गए, स्मार्टफ़ोन आ गए, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं घर बैठे, हम अपने पेरेंट्स से, अपने जो हमारे रिश्तेदार हमसे दूर है हम उनसे वीडियो कॉल कर सकते हैं। पहले पुराने जमाने में हम लेटर लिखते थे बस उसकी वेट करते थे कब उसका आंसर आएगा। अब हम एक जब याद आती है 1 सेकंड में हम वीडियो कॉल मिलाते हैं और उनको सामने देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए जो शादीशुदा लड़कियाँ उनके लिए तो वरदान है कि वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकती हैं जो उनसे दूर हो जाते हैं शादी के बाद। मैं तो अपने लिए वरदान समझूँगी वीडियो कॉल को और दूसरा जैसा कि आपने कहा कि नुकसान भी है कि हम लोग ज़्यादातर टाइम डिवाइस पे ही निकाल देते हैं। सारा दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया ये सब देखते रहते हैं तो हाँ, ये आपने सही बोला और आप क्या कहेंगे इसके आगे?
हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। जी। उ <chuckles> हाँ। हाँ। जी, हाँ। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे आपने बात कही कि इसने हमारी ज़िंदगी को आसान तो बहुत ज़्यादा किया है, मतलब पहले के समय में अगर हमें किसी को मैसेज पहुँचाना पड़ता था, तो हम उसे अ, मिलकर या संदेश या पोस्ट के द्वारा मैसेज पहुँचाते थे, अगर कहीं दूर पहुँचाना है। लेकिन जो आजकल सोशल मीडिया आ गया, तो हमको एक क्लिक में हम उस तक अपना संदेश पहुँचा सकते हैं या फिर आपने जैसा बताया कि कॉल कर सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ आई है, जो कि जो अ, व्यक्ति है या जो इंसान है, उनको जोड़े रखती है, एक-दूसरे से। तो और कोई बदलाव, जो आप अपने जीवन में लाएँ हों, तकनीकी की वज़ह से?
हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। बिल बि हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी, तकनीक की वज़ह से हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ चुके हैं। मैं कहूँगी कि ऑनलाइन में जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो अभी मेरा बच्चा छोटा है, मैं बाहर पढ़ाने के लिए नहीं जा सकती। तो ऑनलाइन की वज़ह से मैंने तकनीक की वज़ह से ही मैं घर बैठे बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेकर। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, तकनीक ने मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे-अच्छे बदलाव किए हैं और मेरी बहुत सहायता की है, मेरा करियर भी नहीं रुका और मैं घर के अपने बच्चे की देखभाल भी कर सकती हूँ, घर में बैठ के और बच्चों को पढ़ा भी सकती हूँ। तो म मेरी ज़िंदगी में तकनीक ने अहम भूमिका निभाई है। जी, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि तकनीक ने आपकी ज़िंदगी में बदलाव किए हों?
जी। अच्छा। जी। हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ, जी। सबसे बड़ा बदलाव मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बात कही कि आजकल पढ़ाई है वो ऑनलाइन होने लग गई है। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि अ, मैं तो 1 छात्र हूँ कॉलेज का छात्र हूँ। तो जब एक्ज़ाम का समय आता है, तो हम इतने ज़्यादा सक्षम तो नहीं रह पाते कि हम बार-बार अपने टीचर को कॉल करके पूछे कि हमको ये दिक ये दिक्कत आ रही है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी की वजह से ये आ गया है कि हम इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारे एआई जैसे कि चैट जीपीटी आ गया या फ़िर और गूगल हो गया। तो उस पे हम सर्च करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी हमको दिक्कत महसूस हो रही है किसी भी सवाल में उसको आराम से <clicks tongue> पढ़ सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से शिक्षा के अ, जगह में इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है जो तकनीकी है। तो आप आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। कॉल करे। ना, ये कैसे करना है? वो कैसे करना है? है ना? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल। जी। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तकनीक ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है, हमारे रोज़मर्रा के काम को आसान बना दिया है। जैसे अ, पहले क्या था कि हम अलार्म कि क अ, हम घर में अ, जैसे हम सो रहे हैं, नींद में पता नहीं चलता कोई काम करना है, रिमाइंडर लगाना है, हम रिमाइंडर नहीं लगा पाते थे। तो अब हम जैसे दवाई खानी है या कहीं मीटिंग में जाना है या कुछ भी ऐसे छोटे-छोटे काम करने के लिए हम रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। हम जैसे अगर मैं पूछूँ कि कोई ख़ास एप या कोई ख़ास डिवाइस है, जिसने आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया हो, आपके काम करने के तरीके को आसान बना दिया हो, किसी खे खा ख़ास एप ने या डिवाइस ने, तो कौन-सा एप होगा, वो डिवाइस होगा?
जी। हाँ। जी। हाँ। जी, हाँ। बिल्कुल देखिए, 2-3 एप हैं, जिन्होंने मेरे काम को बहुत ज़्यादा अ, आसान बना दिया है। जैसे कि मेरे को कोई भी दिक्कत आती है, तो मैं गूगल कर लेता हूँ। गूगल का इस्तेमाल करने से मेरे को लगभग हर सवाल का जवाब मिल जाता है। बाकी पढ़ाई के क्षेत्र में मैं अ, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ। और एक गूगल का रिमाइंडर करके 1 एप होती है, जिसमें अगर हमें अपना काम करना होता है पूरे दिन का, तो हम उसमें दिनचर्या पहले से ही डाल देते हैं, तो हमें वो अ अ, आपने जैसे कि बताया कि अलार्म करता रहता है, बताता रहता है कि आपका ये समय हो गया ये काम। <clicks tongue> तो मेरे ख़्याल से टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अ, ज़रूरी हो जाता है। हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। बाकी अ, हाँ तो आपके में ऐसी कोई एप है, जिनने आपकी जो ज़िंदगी है उसमें आसान कर दी हो? तकनीकी की वजह से।
जी। हाँ। जी। जी, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, हाँ बताता रहता है। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। आसान कर दिया हो जी। मेरे में मैं भी अगर बात करूँ, तो मुझे भी चैट जीपीटी बहुत पसंद है क्योंकि इसने मेरे काम को बहुत आसान कर दिया। जैसे अ, कुछ भी पूछना है, पहले हम गूगल करते थे। अ, गूगल में क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, उसमें जाके सर्च करो, फ़िर अपना आंसर ढूँढ़ो। हमें म अ, आंसर ढूँढ़ने में कुछ इच मिनट्स लग जाते हैं कई बार, कई बार जल्दी मिल जाता है। लेकिन चैट जीपीटी ने तो कुछ सेकंड्स में हमारा काम कर देना होता है। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर चैट जीपीटी से मिल जाता है। तो मुझे लगता है चैट जीपीटी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है मेरी ज़िंदगी को आसान बनाने में और दूसरा है व्हाट्सएप व्हाट्सएप में बहुत सारी सुविधाएँ हैं, वॉइस मैसेज भेजना, वॉइस अ, वॉइस कॉल करना या वीडियो कॉल करना, या ग्रुप वीडियो कॉल करना। तो ऐसी सुविधाएँ, अपनी फ़ोटो सेंड करना, वीडियो सेंड करना। तो ये सब सुविधाएँ व्हाट्सएप हमें देता है, तो व्हाट्सएप ने मेरी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है और डिवाइस की अगर मैं बात करूँ, तो लैपटॉप लैपटॉप ने मेरी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। तो इन सब की वजह से हमारी ज़िंदगी के काम बहुत इज़ी हो गए हैं। पहले जब मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मुझे याद है कि एक बार मैंने अपना रिज़्यूमे बनाना था, तो रिज़्यूमे बनाने के लिए मैं कैफ़े गई थी।
अच्छा। हाँ। वही। हाँ। जी। हाँ। जी। जी। हाँ। जी, हाँ। हाँ। अच्छा हाँ, बिल्कुल अइ हाँ।
तो तब अगर हाँ। तो अ, तब अगर मेरे पास घर में लैपटॉप होता तो मैं आसानी से अपना काम खुद कर लेती। जी, आप क्या कहेंगे?
हाँ, लैपटॉप में। जी, हाँ। बिल्कुल, सही कह रही हैं आप, टेक्नोलॉज़ी ने हमारी मतलब ज़िंदगी को एक तरीके से बदल ही गया है। मतलब मैं भी एक इंजीनियरिंग का छात्र हूँ तो मेरे पास भी लैपटॉप है और मेरे जितने ज़्यादातर काम होते हैं वो इसी के ज़रिए होते हैं, तो ये मेरी अब ज़िंदगी का एक हिस्सा-सा बन गया है। अ, मतलब अ, लगभग 24 घंटे में से हमको 13-14 घंटे तो इसको चला के रखना पड़ता है कोई भी अपना काम करने के लिए। जी वही, लेकिन मेरे ख़याल से ज जब टेक्नोलॉज़ी बढ़ती तो जा रही है लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो आजकल का जो छोटा-छोटा बच्चा है वो भी फ़ोन में बहुत ज़्यादा अ, चलाने लगा है या उसमें घुसने लगा है। और वो दिन-रात फ़ोन चला रहा है तो मेरे ख़्याल से उसकी जो सेहत है अ, और उसकी जो पढ़ाई है उस पे इसका गलत अ, प्रभाव पड़ रहा है, तो आप कुछ कहना चाहेंगी?
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। गलत असर पड़ता है। जी।
जी।
जी, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया कि जो बच्चे जो हैं वो ना समझ होते हैं, उनको इतना नहीं पता कि टाइम को कैसे हम मैनेज करें। हम कोई चीज़ अगर हमें मिली है तो हम उसका उपयोग कैसे करें, उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। तो बच्चे तो थोड़े नासमझ होते हैं तो अ, उनको नहीं पता चलता, तो स्कूल से आते हैं थके हुए आते हैं, घर में आते ही फ़ोन पकड़ के बैठ जाते हैं, खाना खाते टाइम भी वो प पहले बोलेंगे कि फ़ोन दे दो। फ़ोन मिलेगा तो खाना खाएँगे नहीं तो नहीं खाएँगे, तो फ़ोन ऐसे करके उनकी जो स्वाद की शक्ति है वो भी डेवलप नहीं हो पाती अच्छे से, उनको पता ही नहीं चलता हम क्या खा रहे हैं, बस फ़ोन में देखते-देखते वो खाना खाते जाते हैं वे कुछ भी खा लें, बस फ़ोन चाहिए हमें। तो मुझे लगता है कि फ़ोन के फायदे तो बहुत हैं लेकिन ऐसे छोटे-मोटे नुकसान भी हैं। जी, आपको क्या लगता है?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
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। बुरा असर पड़ता है जी। हुँ। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। गेम खेलते हैं। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बच्चे सारा दिन फ़ोन्स में जितना टाइम उन्हें मिल पाता है स्कूल के अलावा वो फ़ोन में ही घुसे रहते हैं। और पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनको समझाते-समझाते कि आप फ़ोन छोड़ दो और बहुत सारे बच्चों को मोटे-मोटे चश्मे लग गए हैं। और मेरा खुद मेरी सिस्टर-इन-लॉ की बेटी है वो उसको भी इतना मोटा चश्मा लग गया वो फ़ोन की वजह से। और उसका नंबर अभी रिसेंटली नंबर फिर से बढ़ गया। क्योंकि वो फ़ोन छोड़ती ही नहीं है, छोटी सी अभी हैं लेकिन फ़ोन नहीं छोड़ती। जब खाना खाना है तो फ़ोन चाहिए, जब फ्री टाइम है तो फ़ोन चाहिए, रील्स देखनी है, गेम्स खेल तो फ़ोन्स के वजह से बच्चों के शारीरिक नुकसान भी हो रहे हैं। फायदे तो हमको बहुत होते हैं लेकिन ऐसे नुकसान भी हमें झेलने को मिलते हैं, हम ज़्यादा बिज़ी रहने लग गए हैं। मुझे लगता है कि पहले जब हम हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे तो हम बहुत ज़्यादा सोशल होते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा ए एक्टिव रहते हैं। हम जो एक्चुअल में सोशल होना है, हम वो नहीं है। कोई घर पे आ जाए तो हम उसको व्हाट्सएप पे तो हाय-हेलो कर देंगे लेकिन घर पे अगर कोई आ जाए तो हम जाकर नमस्ते करना उचित नहीं समझते। हमें लगता है कि कौन जाएगा स्पेशल उनको नमस्ते करने, फ़ेस कौन करेगा उनको। हमें बात करने में झिझक फील होती है। व्हाट्सएप पे हेलो करना आसान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी अव्यवस्थित ऐसा अ, जो समस्याएँ हैं वो तो ज़रूर आ रही हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। आपको क्या लगता है?
जी। जी। हाँ। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी हाँ। जी। जी। जी। हाँ, बिल्कुल। जी हाँ। बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल, आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात कही है। मतलब मैं ये देखता हूँ कि जो आजकल का बच्चा है अपने जो उसके पेरेंट्स हैं या जो मा माता-पिता हैं उनके साथ बैठने का उनको समय नहीं मिलता या फिर वो समय निकालना नहीं चाहते। हाँ वो अपने फ़ोन में बिज़ी इतना हो गए हैं कि अगर उनको हम बोल देते हैं कि आप थोड़ी देर पास में आके बैठ जाएँ तो वो साफ-साफ मना कर देते हैं। तो मेरे ख़्याल से जो पेरेंट्स हैं या माता-पिता हैं उनकी यह ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो पहले से ही अपने बच्चे को सिखाएँ। मतलब रात को जब वो सोने जाता है तो उसको बोलें कि 1 घंटा पहले ही अपना फ़ोन को रख दें ताकि उनकी जो आँखों है उनपे बुरा असर ना पड़े। बाकी एक एक ऐप आती है जिसका नाम मैंने सुना है पैरेंटल कंट्रोल के नाम से। तो उससे हाँ बट जो माता-पिता है वो अपने बच्चे की सारी जो भी वो फ़ोन में चला रहा है, कितना घंटा फ़ोन चला रहा है वो चीज़ सारी ट्रैक कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ आई है तकनीकी में। तो आप भी ऐसे ही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहेंगे?
हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं। हाँ। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। उ हुँ। बुरा असर ना पड़े। जी। जी। अच्छा। कर सकते हैं। जी, जी। जी, बिल्कुल करना चाहूँगी और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हर च हर पेरेंट को करना चाहिए जिससे पता चले कि बच्चे फ़ोन पे क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले बोला बच्चे नासमझ होते हैं तो उनके एक्टिविटीज़ के ऊपर अ, हमें देखना चाहिए क मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे कुछ एक उम्र तक तो हमें उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़रूर देखना चाहिए, कि वो क्या कर रहे हैं? जब वो थोड़े समझदार होने लगे तब उनके ऊपर अ, हमें उने उनके फैसले उन्हें खुद लेने देने चाहिए। लेकिन जब वो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, जब उनमें समझ की कमी होती है तब ऐसे एप्स का यूज़ करके पैरेंटल एप जैसे आपने बोला तो ऐसे एप्स का यूज़ करके हम देख सकते हैं बच्चे फ़ोन में क्या कर रहे हैं? कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? अगर कुछ गलत करें तो हमें उनको समझाना चाहिए।
हाँ। जी। हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह
तो मुझे लगता है कि ज़रूर ऐसे एप्स यूज़ करने चाहिए। जी।
हाँ। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमको ऐसे एप इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें बच्चों को अ, ये भी कहना चाहिए कि आप थोड़ा फ़ोन को रख दें और थोड़ा बाहर टहल के आ जाएँ। क्योंकि मैंने देखा है कि जो पहले के जो रिश्ते थे वो इस वज़ह से ज़्यादा चलते थे। मतलब जब हम एक इंसान को हम सामने से बात कर रहे हैं या सामने से अपनी बातें प्रक अ, व्यक़्त कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है और हमें भी ज़्यादा अच्छे से पता चल पाता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है या फिर वो हमसे क्या चाहता है। लेकिन अगर हम चैटिंग पे बात करते हैं, ऑनलाइन बात करते हैं तो हमें सामने वाले का ये नहीं पता चलता है कि अ, वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है या वो हमारे बारे में क्या सोचता है। तो मेरे ख़्याल से अ, हमको अ, सामने जाके ज़्यादा बात करनी चाहिए। हाँ।
हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी। क्या चल रहा है? हुँ? हुँ। हाँ नहीं पता चलता। उ, जी। जी, जी, जी। इससे हमें स हम सोशल भी होंगे और हमारे अंदर बहुत सारी अ, गुणों का विकास भी होगा। हमें अच्छे से बात करना आएगा बोलकर, हमारे अंदर कॉन्फ़िडेंस लेवल इनक्रीज़ होगा। हम अ, अम सोशली हम घबराते हैं ऐसे किसी को फ़ेस करने से, तो हमें ये घबराहट नहीं होगी। तो सर, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जैसे बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, जैसे आपने पेरेंटल एप के बारे में बताया, तो आपने नई-नई चीज़ें मुझे बताई। आपसे बात करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे उम्मीद, मेरी आपसे फिर से बात होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा मेरे से बात करके?
जी। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे कि आपने बताया कि हमें बच्चों को अपने समझाना चाहिए कि आप थोड़ी देर पहले फ़ोन रख दें, ताकि उनकी जो स्वस्थ है अ, वो भी अच्छी रहे और वो इन बातों का ध्यान रखें, ज़्यादा फ़ोन ना चलाएँ। तो आपसे भी बात करके मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी दोबारा मुलाकात हो और इस विष ऐसे विषयों पे बात हो। धन्यवाद आपका।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी।